Ben, en soi, oui, hein, j'utilise, heu, des textos, heu, rapides, tu vois, quand j'ai pas le temps d'appeler, quand j'ai pas le temps de voir la personne ou autre, bien évidemment. Mais en soi, vraiment, quand c'est des sujets peut-être un petit peu délicats ou, heu, tu vois, où tu sais que, heu, il faudrait peut-être y aller avec des pincettes par moment, <chuckles> heu, je privilégie vraiment le le Facetime, si jamais je peux pas voir la personne en face à face parce que, ben, heu, on peut juste pas, on a pas le temps, on est pas dans la même ville ou autre. J'essaye vraiment de faire ça quand même en visio pour, heu, éviter les malentendus. Mais bon, parfois, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas. Donc heu, donc voilà, j'ai j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai que les textos, les emojis parfois waouh c'est, heu, ça peut être un peu compliqué. C'est
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Ouais, parce qu'il y a aussi, heu, il y a une alternative entre la visio, entre l'appel et entre le SMS. Bah, c'est par exemple le message vocal, heu. Qu'est-ce que tu penses justement de ce principe là? Parce que ça permet quand même de s'exprimer verbalement. Est-ce que tu trouves que c'est un un bon moyen entre les 2? Est-ce que toi-même tu l'utilises?
Ouais. Mmh mh. C'est vrai. Alors, heu, pas pas pas tout. J'ai vraiment du mal à faire des messages vocaux, en toute honnêteté. Heu, beh, mes amis se fichent un peu de moi, ils me disent: «Mais attends, mais ça va, tu as pas 95 ans non plus, enfin, tu es capable d'utiliser ton téléphone». Mais <laughs> non, du tout. J je m'y mets je m'y mets. Ça va, je commence à prendre le pli tranquillement, heu. Mais en fait, c'est que j'aime pas trop quand on me fait des messages vocaux parce que tu vois, par moments, heu, je sais pas, si je suis avec mes enfants ou autres, heu, qu'on je sais pas que par exemple, quand mes enfants dorment et que, heu, j'essaye de, heu, tu vois, les coucher pour la sieste, s'ils sont à côté, qu'ils dorment. Bon, parfois, je reste un petit peu avec eux dans le lit pour me reposer aussi. Mais si tu me fais un vocal, je vais pas pouvoir l'écouter tout de suite.
D'accord. Ah ouais, tu es tu es pas du tout, heu? D'accord, d'accord. Mmh mh. Ah oui, oui, oui. Oui. Mmh. Oui, effectivement.
Tu vois, moi, j'ai besoin d'avoir de l'écrit.
Oui c'est ça influence, heu enfin, tu es influencée, au final, par, heu, par ta vie perso, heu, que tu du fait que tu ne puisses pas, heu, en écouter et puis en p en faire toi-même. Parce que forcément, de parler si tes tes enfants font la sieste à côté, c'est compliqué, ouais.
Donc heu, bon ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. C'est ça. Un petit peu, ouais. <laughs> Mais, hem
Donc tu privilégies plutôt les les SMS. Est-ce que tu as des exemples concrets, heu, que ce soit personnel ou professionnel ou, heu, un SMS ou un emoji? Parce que c'est vrai qu'avec les emojis, on peut maintenant carrément communiquer. Est-ce que tu as eu des des bonnes anecdotes ou des mauvaises à ce sujet?
Mmh. Ouais.